Hem, moi, j'ai un problème qui est récurrent, heu, qui m'affecte énormément quand même, c'est, heu, me lever tôt, heu, franchement, heu, c'est la croix et la bannière, hein, littéralement pour me lever, heu, même quand j'ai des des contraintes professionnelles ou des rendez-vous, c'est extrêmement, extrêmement difficile, ça m'est même arrivé de de louper carrément des rendez-vous, heu, bon les rendez-vous très importants, hem, heu, type, heu, administratif, heu, j'arrive à me lever. Mais <chuckles> il y a mon mon inconscient qui me dit: «OK, c'est l'heure». Mais, heu, sinon, les rendez-vous un petit peu plus légers, chez le dentiste ou ou ce genre de choses, heu, bah, ça m'est arrivé de le louper et de me réveiller de me dire: «Ah, ah mince!», comment c'est j'avoue que ça, ça me pose problème mais c'est vrai que c'est, hem, j'ai j'ai essayé de mettre un réveil je l'ai je l'ai mis, heu, comment je l'ai éloigné. Je l'ai mis sur ma ma table de ma table de nuit, un peu plus loin. Des fois, j'ai mis à l'autre bout de la pièce, hem, et là, franchement, pff! C'est c'est compliqué quoi, très, très compliqué.
Ou je comprends tout à fait, heu, que c'est jamais évident, c'est vrai de de, heu, traîner dans le lit, d'avoir du mal à se réveiller, heu, je comprends donc tout à fait ta situation. Alors, oui, en plus tu te lèves que quand tu as des rendez-vous, heu, entre guillemets, heu, «imposés», donc, heu et quand tu as des rendez-vous plus légers, heu, comme tu l'as mentionné, tu as plus de mal, heuu, en général, tu te lèves à quelle heure quand tu n'as pas de rendez-vous? Et heu, ça dure depuis combien de temps, heu, le fait que tu ne te réveilles pas? Heu, c'est récent ou c'est depuis toujours?
Ouais. <clears throat> Bah, mmh, là, en général, je me lève plutôt aux alentours de 10:00-10:30 et ça dure depuis, heu, bah, que je suis passé en travail à distanciel. Sur un projet avec un mon ami et hem, le fait que, ben, effectivement j'ai plus forcément de de patron derrière moi avant, heu, ben je j'allais au boulot, heu, je prenais la voiture et j'avais une 1/2 heure de voiture, donc, enfin je me levais, hein, dans tous les cas, sinon j'allais me faire virer tout simplement. Alors que là, heu, c ben, c'est plus compliqué, hein.
Hem, d'accord. Oui, oui. D'accord, oui, c'est pas évident, heu, parce qu'en fait
Donc c'est assez récent. Ouais. Le pro le pro pardon, ouais, le le projet ça fait, hem, ouais ça fait 6 mois, à peu près, que je suis dessus. Donc ouais ça fait 6 mois.
Ah oui. Oui, parce qu'en fait, quand tu avais un patron, forcément, oui, tu devais, entre guillemets «te lever, heu, pour aller, heu, travailler» parce que tu avais entre guillemets, «pas le choix» parce que c'était imposé et là, oui, maintenant que tu es en télétravail, heu, tu es en projet du coup, à distance, donc, heu, oui, c'est tu c'est un peu plus, heu, heu, c'est, heu, moins imposé, donc, heu, plus flexible, heu et depuis 6 mois, du est-ce que tu te couches plus tard qu'av avant? Du coup tu décales ton sommeil aussi?
Bah ouais. Ouais. Au mmh, souvent souvent. Ouais quand même par rapport à quand je repense à avant, quand je bossais. Ouais, si, si, je me couche plus tard. Avant avant, heu, au moment où je bossais, hem, en présentiel, c'était plutôt avant 00:00, alors que là ça c'est souvent après minuit-une heure-deux heures du matin, ça dépend, heu, f il y a plein de paramètres qui vont affecter ça, on va dire.
D'accord. Ah oui. D'accord, quand tu dis plein de paramètres qui vont affecter ça, c'est que, hem, heu, qu tu traînes sur ton téléphone, le fait que tu ne dois pas aller au bureau, heu, que tu n'as plus de patron, tu te permets plus de liberté, heu, heu, pour t'endormir donc, heu, scroller sur TikTok et cetera?
Ouais, c'est ça. Ouais, mmh, voilà, en fonction des séries ou des nouveautés sur heu heu, sur internet, enfin c'est vrai que je joue à certains jeux où il y a des systèmes saisonniers et c'est vrai que quand il y a une nouvelle saison qui commence ou une nouvelle série, bah, là du coup je me permets de moi de dire: «Bon bah on joue plus, on regarde plus souvent la la télé, le la té la la série», le l'effet un peu, heu, je pourrais pas traduire littéralement, mais le binge watching, heu, bah, ça c'est vrai que ça m'arrive beaucoup plus souvent là depuis, que j'ai j'ai ces ce temps un peu plus, heu, heu, ce enfin sans sans vraiment un don un cadre en fait, tout simplement.
Moui. Ah oui, oui. D'accord, donc oui forcément en fait ton, hem, ton, heu, sommeil est décalé, enfin ton temps de d'aller au lit, en fait ton coucher, il est décalé. Donc ça impacte en fait, heu, sur ton réveil donc, heu, tu te dé tu te lèves, heu, beaucoup plus tard. Heu, est-ce que, heu, quand tu regardes, heu, tes séries Netflix, heu, tu as tendance à prendre des boissons, heu, énergisantes du style Red Bull, Coca ou, heu, ou café peut-être?
Ouais bah, mmh souvent je prends des, mmh, de l'eau. Après, heu, à un moment je consommais pas mal de Coca, là ça va, je reste à l'eau. C'est plus question de santé.
D'accord. Oui, oui.
Mais, heu, non, là c'est plutôt à l'eau en ce moment.
D'accord, donc oui, donc ça v ça vient pas des boissons. Heu, donc oui, c'est vraiment, en fait, heu, oui, que le sommeil il est décalé et que tu n'as plus aussi de contraintes, heu, par rapport à ton ancien patron, tu devais aller au bureau, heu, en présentiel. Hem, est-ce que, heu, tu as m'avais mentionné le réveil, c'est-à-dire que l même si tu mets un réveil, tu vas l'éteindre, le pousser et d vu que tu sais que tu ne dois plus aller au bureau le réveil ne fait pas effet finalement.
Ouais. Ouais, ça ouais, c'est ça. Ah, ouais, non, c'est Ouais c'est c'est la catastrophe. Je vais même changer les musiques, j'ai mis des trucs de de hard rock pour m pour me secouer un peu, mais en fait, j'ai l'impression que je suis, hem s'il y a une sorte d'inconscience, je l'éteins, mais je l'oublie, et j'ou j'ouvre les yeux, je fais: «Mince, bah, j'ai éteint le réveil».
Ah, oui, oui, oui. D'accord, ah oui, d'accord.
Et heu, ouais. Ouais, ouais, non c'est un c'est <chuckles> j'avoue qu'il y a il y a des moments ça va, mais les y il y a co bon, ça reste des rendez-vous un peu légers enfin, souvent c'est ce ce dans le genre de de de choses parce qu'après, quand c'est vraiment des trucs très importants, administrativement, ou des des rendez-vous pros, justement là, sur mon nouveau projet, bah, en fait, je me lève plus tôt inconsciemment et il y a j'ai cette peur en moi où je me dis: «Ah, il faut que je me lève!» parce que je sais que je vais pas réussir à me lever, tu vois? Mais pour d'autres choses bah, c'est le c'est le coma quoi, ouais, ouais, ouais, tout à fait.
Ah c'est c'est le stress? D'accord, donc oui en fait le stress te pousse à te lever, heu, comme en fait, heu, heu, vu que c'est un rendez-vous important tu vas y aller en fait quand c'est imposé. Heu, donc, heu, inconsciemment oui le stress, heu, du rendez-vous va te lever et heu, quand donc du coup tu as plus de liberté inconsciemment donc, heu, tu as un projet avec ton ami depuis 6 mois, c'est à distance donc là, heu, quand il y a pas ce s stress en fait, heu, si tu vas pas te lever parce que tu sais qu'il y aura pas de conséquences derrière. Est-ce que tu as pensé déjà à une solution qui fait que, heu, peut-être, heu, est-ce que réduire le temps d'écran le soir, heu, et se coucher un peu plus tôt, tu tu y as déjà songé ou pas du tout?
Bah. Hem, bah, non, c'est vrai que les écrans, ça fait un peu partie de mon quotidien, donc, heu, j'ai pas spécialement, heu, songé vraiment à extrêmement, enfin je je vais pas mentir que <chuckles> je pense que je suis un peu addict aux écrans. Et c'est vrai que
D'accord.
i c'est un c'est un peu ça fait un peu partie de mon quotidien et j'ai même pas vou je me suis même pas dit: «Tiens, bah, je vais ce soir je vais lire», ouais, par exemple. Mais ça pourrait être une idée, heu
Oui. La lecture, la lecture, oui c'est une bonne solution et est-ce que tu as déjà songé à tu sais, tu es là tu m'as dit que ça fait 6 mois que tu es sur un projet, bah, en tu es en télétravail sur ton ordinateur chez toi, est-ce que tu as songé peut-être à t'inspo à instaurer un cadre de
ouais, c'est c'est pas mal, ouais. Ouais. Un cadre?
par exemple?
Heu, ouais. Ouais, ouais, ouais, si, si, j'ai déjà j'ai déjà songé à m'instaurer un cadre, ouais. Ouais, ouais, ouais, tout à fait.
Le coworking, ça pourrait être une solution, tu penses? Comme là un bureau, en fait, mais heu, tu prends ta voiture, tu vas au travail, mais heu, à défaut d'aller, heu, au bureau, heu, chez ton ancien patron, c'est un espace de coworking. En fait, ça te, heu, refait comme si tu avais un travail, en fait, heu, en présentiel. Heu, et un planning à respecter, inconsciemment.
Ouais. Ouais, ouais, non, c'est clair, il faut il faut que je trouve un petit peu les les adresses, heu, potentielles de coworking autour de chez moi, mais ouais, non, c'est c'est c'est clairement une bonne idée, hein.
Ça pourrait être une solution évidem heu, évidemment, est-ce qu'aussi, heu, quand tu stresses, heu, lors d'un rendez-vous, heu, est-ce qu'aussi tu es de parce que ça, c'est, heu, depuis, heu, toujours, hein, comme tu l'as mentionné, quand c'est un rendez-vous imposé, heu, tu vas te lever inconsciemment. Est-ce que tu es de nature anxieuse, heu, dans la vie de tous les jours ou heu?
Ouais. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Ben. Ça dépend, je dirais que non, je suis assez quelqu'un d'assez, heu, calme, mais par contre, heu, le moment où je suis stressé, c'est vrai que, ben, c'est difficile de d'exprimer et ça, ç ouais, ça peut vite monter, on va dire.
D'accord, et quand tu es stressé lors d'un rendez-vous, heu. Par exemple, heu, tu as un rendez-vous important administratif, est-ce que, heu, ça t'arrive de faire des insomnies, et de penser à ce réd heu, à ce rendez-vous, et peur de ne pas te de te réveiller, donc heu, tu
Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Très souvent, ouais.
Ah oui.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est assez courant, hein. Bah, le je pense le là, le plus récent, typiquement, c'était, heu, pour, heu, pour une d une histoire de d'amende impayée. Enfin, j'ai dû j'ai dû aller, heu <blows air>
D'accord.
j'ai dû aller un petit peu râler, <blows air> pour une amende, heu, <blows air> alors que c'était pas moi qui conduisais. Enfin bref, c'est c'était encore tout un schmilblick, heu, et ça, typiquement, bah c c'était c'était le matin justement, je j'avais rend rendez-vous et. <blows air> Ouah, c'est ben là, j'aurais j'y ai j'y ai fait des cau enfin, c'était compliqué quoi, pour m'endormir. Je me disais: «Non, non faut que je me lève, c'est important, heu. Sinon, <chuckles> sinon je vais avoir une majoration de l'amende, alors, heu, c'est c'est pas possible.»
Ah oui. Oui. Mmh, d'accord, donc en fait, oui, il y a ce stress-là, mais c'est ça te peut te créer des insomnies. Est-ce que tu as déjà pensé à des, hem, tu sais maintenant, heu, en plus, heu, tu as dit que tu étais, heu, souvent sur les écrans, heu, tu peux allier en fait, heu, l'utile à l'agréable, tu peux, heu est-ce que tu as déjà songé peut-être à installer, heu, une application de méditation, heu, tu sais avec des exercices de respiration le soir avant de t'endormir, ça peut aider, tu y as déjà songé?
Ouais. Ouais. Ah, non, ouais, non, je j'ai pas trop de noms d'appli, heu, de méditation. Je connais un peu l'ASMR, tu vois? Mais, heu, c'est vrai qu'une app de méditation, heu, j'ai p j'ai jamais songé à télécharger ça.
Moui. Bah, sur le Play Store, heu, il y en a beaucoup, hein, tu sais, il y a ouais, il y a Petit BamBou gratuit, en fait avec les versions, heu, freemium, donc, heu, tu as une période d'essai ou tu as un accès limité, mais il y a des exercices de respiration, heu, qui sont gratuits et qui se qui tu qui peuvent être très bénéfiques, hein, en tout cas.
En a beaucoup, ouais, gratuit? Ouais. Ouais, OK. Bah, franchement, écoute, heu, je vais regarder sur le Play Store parce que bon j'ai un j'ai un téléphone Android et ouais non franchement, heu, ça ça peut être une super piste! Ouais.
Oui, ça peut, heu, t'aider effectivement et, heu, aussi, heu, le coworking, heu, peut-être ça peut être une solution, éventuellement.
Heu Ouais, ça c'est ce ça c'est vrai je pense tu as tu as mis, heu, tu as souligné quelque chose très important parce qu'effectivement le la la vrai élément déclencheur, c'était le le fait que, bah, tu che ch je sois plus, heu, en présentiel dans mon boulot. Effectivement, trouver un espace de coworking c'est une excellente, heu, une excellente idée. Honnêtement, heu, franchement, heu, tu vois il suffisait de discuter un petit peu avec quelqu'un et heu, tu m'as mis la puce à l'oreille. J franchement je te remercie énormément, de ce que je vais regarder de ce pas, heu, s'il y a des des espaces de coworking dans le secteur.
Bah, il y a pas de souci, heu, bah, c'était un plaisir en tout cas. Heu, et ben, j'espère que, heu, tu t'en sortiras en tout cas pour ton réveil le matin et heu, je crois en toi fermement. Sur ça, il y a pas de souci.
Bah, encore mille mercis en tout cas, je te tiendrai au courant.